Pues, mira, ahí sí tuve que ver, de que a ver, pues, la comida principal, o sea, la proteína, qué iba a hacer, eh, con qué lo iba a acompañar, que era en este caso, era el espagueti y vegetales, y dije: "Bueno, ¿qué otra cosa le puedo poner, que vaya bien con la forma en la que preparé el pollo y todo esto?". Y no, pues, ya te digo, ya era mi última o sea, era lo último que tenía de pasta en mi casa.
Ajá. Ajá. Ujú. Si, ya te habías acabado la pasta.
Exacto. Entonces, ya no tenía nada así de, o sea, de de pasta, de espagueti, de coditos, o sea, ya no tenía nada. Y dije: "Bueno, pues, ¿qué hago?".
¿Arroz?
Mm, casi no me gusta el arroz, en este caso, eh, como como cuido el eh, es en este aspecto de de los cereales y los carbohidratos, y todo eso, pues dije: "Okey, sustituciones, ¿no? ¿Qué con qué lo voy a sustituir?". Y, pues ya hice un puré de papa y ay, y yo creo que me quedó mejor, fíjate, yo creo que por algo p por algo se quemó, <laughs> por algo se quemó, creo que le dio mejor sabor.
Okey. Ajá. Ah, qué rico. <laughs> Por algo pasó eso. Oye, pero afortunadamente, ¿tenías papas o tenías de este puré, eh, instantáneo?
Pero, este Sí. No, yo s yo cambié, antes sí te habiera dicho que sí tenía mi bolsa de puré instantáneo, pero ahora ya, eh, ahora somos muy orgánicos, <chuckles> según esto. Este, entonces, así, desde cero, natural, me t me tocó hacerlo, y gracias a Dios, tenía suficientes papas, este, y ahora sí, no me despegué de la estufa, no me despegué de la cocina y me aseguré que, obviamente, que el fuego estuviera a una temperatura correcta. <chuckles>
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, claro. Claro. Oye, ¿y tu mamá se dio cuenta de lo que pasó? ¿Le contaste?